Ну да, похоже, что это верный вывод. Ну, а скажи, па пожалуйста, отказ от, э, мяса- это принципиально?
М, ну, это не совсем принципиально. Просто, э, как бы, я не совсем прям отказываюсь. Я ем иногда, но очень редко. Там, например, раз в месяц могу съесть. Но вообще хотелось бы в идеале, да, отказаться от этого полностью, как бы. Э, и, в принципе, мне нравились всегда больше какие-то вегетарианские рецепты. А, просто по вкусу даже и какая-то вегетарианская кухня мне всегда просто нравилась больше. Мясо- как-то я его ела только потому, что я занималась спортом, и я думала, что, ну, это же хороший способ быстро получить нужный белок, поэтому надо съесть- и всё. А вот прям чтобы я прям находила это каким-то вкусным, я бы не сказала. Ну, это как-то мясо должно быть по-особому приготовлено, чтобы оно мне нравилось.
Понятно. Так.